Mm, totoo. Magkano ba? Nasa 500 na ata. Mm.
'Di ba? Nasa oo, gano'n, five hundred ata 600. Eh ngayon, subscription mo sa Netflix isang buwan na. O, lahat pa kayo makakanood, 'di ba? 'Yung presyo ng sine mo, eh, pang lang buong pamilya na, 'di ba?
Mm. Mm. Oo. Marami ka pang pwedeng oo. Oo. Oo. Mm, saka ngayon kasi sa cellphone nando'n na lahat 'di ba? Pa hindi mo na kailangan ng marami pang gadgets na dala.
Ay, totoo. 'Di mo na kailangan ng tablet.
Oo, kasi pwede kan mm, mm. Pwede ka na maglaro do'n, pwede ka na makuno manood ng mu ay manood, makinig ng music, 'di ba?
Mm. Ultimo nga kamera, eh, 'di ba? <laughs>
Oo, 'di ba talagang ano eh parang nawala din ng unti ng ano eh 'yung kamera na, 'yung mga d ano, mga digicam na umuso dati. 'Di ba dahil dahil oo, dahil na-incorporate na nga 'yung mga kamera sa mga cellphone, talagang ano na, hindi na sila masyadong naging uso, 'di ba? Mm.
Oo. Oo, digicam, SLR. Oo, totoo. Kumbaga Oo, kumbaga, nasa isang, isang ano na lang bitbitan, 'di ba? 'Yung iba ngang mayayaman nakikita ko cellphone lang ang dala, wala ng wallet. Kasi, do'n sa cellphone nila, ando'n na rin 'yung sa oo, pambayad nila. 'Di ba ang galing lang?
Mm. So, gano'n 'tsaka ano Oo. Oo, kasi ando'n na lahat 'di ba? Oo, pambayad nila, mm. Oo. D ako naman, hindi naman ako mayaman, pero minsan talaga cellphone na lang din 'yung dala ko oo, kasi ano eh, ano na lang bayad-bayad ka na lang ng ano 'di ba, ah scan-scan ka na lang 'di ba? Mm.
O 'di ba? <laughs> Mm. Oo. Eh, ikaw, sa tingin mo, paano nagbabago ang saya kapag bago ang gadget kumpara sa mga gamit na matagal mo nang ginagamit?

Ako kasi ano ako, eh. Hindi naman ako ma-gadget. Pero nung unang-unang beses kong bumili ng cellphone, hindi man 'to 'yong katulad nung sa'yo na iPhone. Kasi hindi ako maalam maalam gumamit ng Apple tsaka ayoko ng di ba, medyo sensitive ang Apple kaya
Mm. Mm. Mm, mm. Mm. Mm.
ayun ang pinipili ko palagi Android ngayon pero top of the line ang Android.
Oo. Mm, hmm.
Ngayon yung unang beses kong bumili ng ganun. Tapos nahawakan ko siya naalala ko lang na, "Uy, dati naka-keypad ka lang na cellphone, ah." Parang ganon nag-reminisce bigla ngayon ngayon nakabili ka na ng sarili mong cellphone. Hindi na secondhand, hindi na pamana ni kuya, hindi na pamanan ni mama, 'di ba? Oo. <laughs>
Oo. Mm. Oo, totoo. Ngayon ano na oo. Mm. Totoo, oo. Oo. Oo, may ganun dati, di ba, 'pag pinaglumaan na sa'yo mapupunta. Alam mo yung unang cellphone ko ganun, eh, pinaglumaan ng kapatid ko.
Oo. Oo, parehas tayo <laughs> di ba? Eh, yung mga ganong napaglumaan parang sa atin okey lang mawala, okey lang masira. Kasi wala, eh, pamana lang naman yun, eh, di ba? Tsaka
Mm. Oo, mm. Oo, oo. Totoo.
ngayon na yung cellphone ko na nabili parang ka ingat na ingat ako. Hindi pwedeng mabagsak, oo, totoo, di ba? Aminin mo ikaw. <laughs>
Mm, mm. Oo, siyempre kasi ikaw na yung ano, eh, ikaw na yung bumili, di ba? Oo, ako rin. Alam mo ito na yung mm, actually ito na yung pinakamatagal na cellphone na na nar na nahawakan ko. Kasi dati ano ko bargas ako sa cellphone, eh. Kasi kasi siguro hindi ako yung bumibili. Tatay ko yung bumibili ng cellphone ko nung dati. So, kaya ganun pero nung nag ah, tatrabaho na ako ano, talagang ito na, ito na yung ako na yung bumibili ng cellphone. So, iniingatan ko na siyempre. Mm.
Ah. Ay, naku parehas tayo. Mm, mm, mm, mm. Mm. Oo. Di ba, parang nakikita natin bigla yung importansiya ng mga binibili natin, yong mga nagagalit na tayo 'pag nababagsak. Samantalang dati magulang lang natin yung <laughs> di ba?
Oo. Oo, totoo siye siye totoo kasi siyempre pera mo na yung ginamit mo pambili nung gadget, eh, di ba? Hmm.
Totoo. Tas meron pa yang minsan kapag nagasgasan lang yung tempered. Eh, ikaw naka-iPhone ka konting may scratch lang yan na ano, nakakagalit na, no? Kasi, "Eh, pinaghirapan ko to. Ikaw lang makakaga" yung mga ga <laughs>
Mm. Mm. Mm. Oo. Oo, totoo para sa kom maingat ako ngayon, ah, maingat na ako sa phone unlike before. Talagang hindi, mm, ngayon naingat na ako, mm.
Mm. Oo. Lagi ka siguro nababasagan ng cellphone dati.

Siguro nag nakakatulong 'to sa 'kin, lalo na kapag yung burnout na ako sa trabaho, kasi naka-work from home ka lang mm. Kahit mag-scroll ka lang, kahit mapatawa ka lang ng kaunti, okey na, eh, tas balik ka ulit sa trabaho mo. Di ba parang, ang simple na lang ng buhay natin ngayon, bakit pa natin papahirapan, eh, may gadgets naman tayo na cellphone? Di ba? Ikaw ba?
Mm. Oo, di ba scroll-scroll ka lang, di ba? Hmm. Oo. Mm. Mm. Oo. Totoo. Totoo. Sang-ayon ako do'n. Ako 'no, nakakatulong talaga siya, kasi sabi ko nga, marami ka nang pwedeng gawin sa cellphone, 'no? Ayun din, parehas mo, yung paborito kong gadget din, eh, yung smartphone, di ba? Yung cellphone. Bakit? Kasi di ba, ang dami niya na ngang pwedeng gawin. Nasabi ko na din kanina po 'no, na pwedeng ka nang lahat, umorder online ng pagkain, ng mga damit, ng sapatos. Ako, mahilig ako sa sapatos. Tapos pwed oo.
Mm. Mm. Totoo yan. Mm. Oo. Lahat 'no? Ay, lalo na yan. Jusko! Pwede na ngang i-deliver na agad sa bahay niyo, 'no?
Oo. Oo, di ba? Tapos nga, pwede ka nang mag-online consultation 'pag may sakit ka, di ba online banking, di ba pwede ka na do'n mag-manage ng mga pera mo. Hindi ka na katulad dati.
Ay, oo. Oo. Kahit no'ng magbayad ng bills, eh, di ba? <laughs>
Oo, hindi ka na oo, totoo yun. Dati, pumipila pa ko sa mga Bayad Center eh, ngayon, talagang ano na, pwede nang bayaran dito, di ba, sa cellphone. So, nakakatulong talaga siya sa araw-araw. At siyempre, napapasaya ka rin, kasi di ba, pwede ka manood ng TikTok, ganyan, ng mga YouTube videos, di ba, Netflix, di ba?
Oo, yan, oo. Oo, totoo. Mm. Sa Facebook, sa YouTube. Mm. Mm. Ang daming pwedeng gawin sa cellphone ngayon. Di ba? Hindi katulad ng dati na sa TV lang nanonood ang ating mga lola't lolo, nanay, tatay, ngayon, sa cellphone, kahit nga ultimo balita, eh, pwede na sa cellphone, eh, di ba? Mm.
Hmm. Mm. Mm. Oo. Mm. Totoo, totoo. Lolo ko nga, may Facebook eh. Oo, di ba? 90 ano na yu ilang taon na yung lolo ko, 96, 95. Oo, may Facebook siya, di ba. Kasi na ano, nabo-bored daw siya, di ba? Oo. <laughs> Sabi ko nga, baka makahanap ka pa ng chicks mo diyan.
Wow. <laughs> Totoo ba? Ang galing naman. Mm. Wow. <laughs>

Mm, alarm clock, alarm ng cellphone, oo.
Alarm ng cell mm, cellphone. Ngayon, after ng alarm mo, o siyempre mag-i-scroll ka, makikichismis ka, makikibalita ka, mm, mm. Ayan na, simula na ng araw mo sa cellphone. Tapos kung naka-work from home ka, eh, diyan, minsan anong access mo para mag-attendance, 'di ba?
Mm. Hmm. Oo, oo, titignan mo 'yung mga notifications mo, 'di ba? Mm. Oo, totoo. Oo. Oo, oo, 'yung cellphone gamit ko 'yan sa ano, eh, sa tawag doon, 'yung pag-uusap, pakikipag-usap, pakikipag-communication, 'di ba? Mm.
Oo. Mm. Oh 'di ba, 'yan, katulad ng sinabi mo, komunikasyon sa trabaho. Tapos 'yun nga, siyempre, o 'pag lunch mo, 'pag wala kang kasama, walang luto, <sniffs> oh, tsaka ako mm, 'di ba, ang laking pakinabang niyan, madaming pakinabang 'yan, tsaka napagaan nito 'yung buhay natin. Oo, kasi 'yon nga, katulad nga ng sinabi mo kanina, kung ikaw naranasan mong pumila sa bayad center dati, talagang mahaba yan 'no? Lalo na 'pag due date na. <laughs> Tapos isipin mo ang haba ng pila, ngayon isang pindot mo lang
Mm, mm. Mm. Oo, oo, pwede ka na mag-order, 'di ba? Mm. Mm. Mm. Buhay natin, oo, totoo. Mm. Mm, mm, mm. Totoo. Mm. Oo, andun na 'di ba? Oo.
Mm, tsaka nakikita mo, naba-budget mo na 'yong pera mo, 'di ba? Nakikita mo kung lahat ng bills mo ngayon, wala ka nang hinahawakang papel, wala ka nang aalalahanin na baka mawala ko yung resibo. Eh, ngayon
Pera, 'di ba? Oo, mm. Mm. Oo. Totoo, totoo. Tsaka ngayon, pwede ka namang, 'di ba 'yung mga usong-uso na mga online payment, babayaran mo na lang through cellphone, 'di ba? Mm, i-scan mo na lang.
Mm. Mm. Ay, totoo 'yan. Oo, lalo na, ah kunwaring may ginagamit kang e-wallet, naku, ang dali na lang. Parang ang dadalhin mo na lang na pera, eh, pamasahe, tapos ita-tap mo na lang nang ita-tap. <laughs>
Oo, totoo. Oh. Oo, talagang. Oo, ang dami talagang tulong ng cellphone 'di ba, minsan nga pwede ka nang magbasa ng libro sa cellphone di ba, meron ng mga e-book, di ba, kasi dati kailangan mo pang dalhin yung libro di ba, so talagang ano pa mabigat pa sa bag minsan, di ba? Eh, ngayon nasa cellphone mo pwede ka nang magbasa dun o kaya 'di ba, panonood na nga lang ng Netflix di ba, dati pag may gusto tayong panoorin, kailangan pa natin pumunta sa sa oo, kaya pumunta sa sinehan, oo, pag may gusto kang panoorin na pelikula, ngayon nasa Netflix na yung mga pelikulang ano gusto mong panoorin, so napaka-convenient talaga ng cellphone, mm.
Oo, totoo. Ay, oo. Mm, mm. Oo. Mm. Ay, totoo. Kailangan nakaupo ka sa TV, o kaya mo sa sine oo. Oo. Talaga naman, oo, sinabi mo pa. Tsaka isipin mo, ah, 'yang Netflix na yan malaking bagay din 'yan. Isipin mo, ang bayad mo sa isang sinehan, eh, magkano?
Mm. Oo.